उम, देखिए मैं ना अभी देखिए मैं कॉलेज में हूँ बट मैं जो फ़्रीलांसिंग करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे जो पे पेरेंट्स हैं वो कहीं न कहीं मेरे को पॉकेट मनी देते हैं कुछ ना कुछ। अ, वैसे मैं लेना नहीं चाहती अ, पॉकेट मनी या फिर मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं अपना खर्च खुद ना खुद निकाल लेती हूँ कहीं न कहीं से। पर फिर भी अ, उनको एज़ अ पेरेंट्स लगता है ना कि अ, मेरा बच्चा है तो दे देते हैं। तो मैं एज़ अ लाइक मुझे लगता है कि चलो ठीक है। बट फिर ना मेरी जो एक आदत हो गई है ना ये उड़ाने की मतलब कि अब मुझे लगता है ना कि मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, चलो ले लेती हूँ। मतलब ए, मैंने तो ये स्टार्ट किया था कहीं न कहीं ये क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी, है क्योंकि मेरा करियर किसी और चीज़ में मुझे पता है। बट फिर भी मैंने साइड हस्टल के लिए ये चीज़ लिया था कि मैं फ़्रीलांसिंग से जो भी पैसे बनाऊँगी वो कहीं न कहीं अपने ऊपर खर्च कर सकती हूँ। मैं छोटी-छोटी चीज़ों पे अपने मम्मी पापा पे डिपेंड ना रहूँ कहीं न कहीं।
हुँ, हुँ। जी।
इसलिए पर ना मैंने मैंने सोचा है मेरे कुछ गोल्स थे कि मैं मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी जो 25th आएगी अभी कुछ सालों में अ, 3-4 साल हैं उनमें आने में कहीं न कहीं। अ, तो मैंने सोचा है कि उनको 1 अच्छा घर गिफ्ट करना है या फिर कुछ अच्छी चीज़ कहीं ना कहीं गिफ्ट करनी है। तो उसके लिए ना मैं बजट नहीं बना पा रही हूँ, ना शुरुआत कर पा रही हूँ कि मैं कैसे सेविंग कर सकूँ अपने पैसों की और क्योंकि मेरी उम, मैं बताऊँ ना सच, में मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ अगर बाहर जाती हूँ या फिर बहुत उदास होती हूँ और फिर कुछ भी ऐसा लगता है ना कि अ, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, गुस्सा हो रही हूँ तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ और मैं इतनी सारी चीज़ें खरीद लेती हूँ ना फिर बाद में मुझे पछतावा भी होता है कि मैं क्यों खरीद के लेके आ गई ये तो मेरे काम का भी नहीं है।
हुँ, हुँ। जी।
हुँ, जी।
बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं जिस समस्या का आप सामना कर रहे हो, लेकिन देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि कहीं न कहीं आप पैसों को पैसे की बचत करके अपने माता-पिता को एक घर गिफ्ट देना चाहते हो। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा, और देखिए पूर्ण रूप से मैं प्रयास करूँगा आपकी सहायता करने के एक अच्छा बजट बनाने के लिए, लेकिन मैं उससे पहले कुछ बातें भी आपसे जानना चाहूँगा। आपकी जो आमदनी है ख़ास करके फ्रीलांसिंग जो आप करते हो, क्या वो स्थिर है या फिर उसमें भी उतार-चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहता है?
हाँ जी, जी। उसमें उतार-चढ़ाव ज़्यादा रहता है, उसमें वो कोई अस्थाई नहीं है मैं जितना काम करूँ है कि एक्चुअली वो रिमोट वर्क़ है तो मैं जितना काम करूँ उस हिसाब से ही हो सकता है। तो अ, मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाती कहीं न कहीं तो वो स्थायी नहीं है कहीं न कहीं।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ऐसे में कितने साल बाद आपका लक्ष्य है कि आप अपने माता-पिता को घर देना चाहते हो, और आप मतलब कितना बड़ा घर चाहते हैं कि उसकी कितनी कीमत आपके अनुमान से होगी जो आप चाहते हो अपने माता-पिता को गिफ्ट देना?
हाँ जी, अनुमान तो अभी मैंने इतना लगाया नहीं है कहीं न कहीं और उस समय तक मुझे लगता है कि अ, म मैं और भी ज़्यादा पैसे कमाने लग जाऊँगी और भी चीज़ें उम, जैसे मेरा मेडिकल फ़ील्ड उस समय तक भी कंप्लीट हो जाएगा और भी चीज़ें होंगी कहीं न कहीं। अ, तो उससे भी मैं कमाने लग जाऊँगी बट हाँ, अभी से मैं अगर नहीं ज बचाव करुँगी ना क्योंकि स्टार्टिंग में एमबीबीएस वालों को भी इतना नहीं मिलता कहीं न कहीं आप इंटर्नशिप करते हो और उसके बाद भी जो भी जॉब लगती है, इतना नहीं कमा सकते कहीं न कहीं कि आप एक बार में इतनी अच्छे अमाउंट में इतना अच्छा क कोई न कोई घर ले सको, है ना? इसलिए अ, वैसे हमारा घर है बट मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं अपने पैसों से कहीं न कहीं उनको गिफ्ट कर सकूँ कि उनको जो वो खुशी हो कहीं न कहीं। मैंने ये नहीं सोच रखा कि घर ही लेना है, पर कुछ एक ऐसा चीज़ लेना है कि वो उनकी याद में रहे कहीं न कहीं वो उनके काम आ सके। तो मैं ये यही सोच रही हूँ और मैंने अभी तक वो बजट नहीं बना बना पा रही हूँ मतलब ऐसे बजट लेकर के चल रहे हो कुछ 80 लाख और 90 लाख तक का ऐसा कहीं न कहीं।
बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल देखिए समझ पा रहा हूँ मैं आपके विचारों को जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ऐसे में क्या जो आपके खास कर के मासिक खर्चे हैं या फिर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं क्या आप उनके लिए भी बजेट बनाना चाहते हैं?
हाँ जी मैं उसके लिए भी बजट बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं मुझे बहुत शॉपिंग करने की आदत हो गई है। मतलब मैं इतना ट्राई करती हूँ ना मैं सोचती हूँ कि नहीं चलो नए प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई करूँगी बट फिर मुझे लगता है यार नए मार्केट में कौन से नए स्क्रीन अ, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अच्छा ये कौन-सा है, अच्छा ये कंपनी कौन सी है। मतलब जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा जा रही है। अभी देखो कभी फॉक्ससेल स्टार्ट हो जाता है, कभी कोई-कोई कंपनी हो जाती है, कभी रेडियंस का कभी अच्छा आ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि सब कुछ ट्राई कर लूँ, और इसके कारण ना बहुत ज़्यादा मेरे पास सामान भी हो गए और मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि मैं इतनी सारी शॉपिंग तो कर लेती हूँ जबकि यूज़ भी नहीं मैं कर पाती हूँ सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं।
हुँ। जी। बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को कि कहीं न कहीं भावनाओं के चलते आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ऐसे में बात करें अगर रोज़मर्रा की चीज़ों की तो ऐसी कौन से खर्चे हैं जो की आवश्यक है और आपको लगता है कि मतलब वो तो करने ही होंगे और उसमें आपको क्या लगता है कि उसके उन चीज़ों को के ऊपर खर्च करने के बाद क्या आपको लगता है कि आपके पास पैसे पर्याप्त बच सकते हैं जिससे आप बजट बना सकें या फिर जिन से बचत कर सकें?
जी, उम, जी। देखिए मुझे लगता है कि मैं ना अ, मतलब ऑफ कोर्स मैं बचाने का बचा सकती हूँ कहीं न कहीं क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स जितने पॉकेट मनी देते हैं ना उतना ही बहुत इनफ है क्योंकि मैं देखिए मेरे कॉलेज का इतना खर्च नहीं है कहीं न कहीं मैं एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता वो मैं ऐसे ही निकाल सकती हूँ कहीं न कहीं। फिर जो भी पढ़ाई में खर्च होती है तो वो उनकी पॉकेट मनी से ही निकल जाती है फिर, हाँ बस जो खर्च यही होता है कि मुझे जो खाने बहुत ज़्यादा मेस के पसंद नहीं होते तो मैं ऑर्डर करके जो भी खाती हूँ कहीं न कहीं या फिर और भी जो चीजें मैं खरीदती हूँ। वैसे चट्टर-पुट्टर खाने के लिए वो सारी चीजें हैं या फिर कुछ एंसेस चीजें होते हैं जो जैसे जो भी चीजें हैं रोज़मर्रा की जिंदगी में जो कहीं न कहीं काम आते हैं तो वो सब मुझे लगता है कुल मिला कर के आपका अ 8-9000 या 10000 तक में ऐसे कंप्लीट हो जाएगा पर और भी जो ची चीजें हैं ना मैं बेफ़िज़ूल बहुत सारी चीजें खरीद लेती हूँ। मुझे लगता है वो सारी चीजें मैं अगर कंट्रोल कर सकूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा बचत हो पाएगा।
बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परिस्थितियों को भी लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने पहले कोई सी चीज़ को अपनाने के लिए बजट बनाने के लिए कोई प्रयास करा हो? और अगर करा था तो उसका क्या परिणाम रहा?
जी, मैंने कोशिश की है कहीं न कहीं एक मैंने इमरजेंसी फंड बनाया है कि मैं अ, मैं एक बहुत कोशिश करती हूँ, चाहे अ, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है ना विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि बजट बनाऊँ जब भी मुझे अ, जैसे सैलरी आती है ना या कभी अम, जो भी मुझे फ्रीलांसिंग से जो भी मैं मिलता है या फिर पॉकेट मनी जो भी चीज़ मिलती है तो वो सब एक अकाउंट में होती है। तो मैं ना पहले ही अ, नोट कर लेती हूँ क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में हमें पता नहीं चलता कि हम कितना ज़्यादा खर्च करते चले जा रहे हैं। तो मैं ना सोचती हूँ कि अ, बजट बना के चलूँ कि इतनी चीज़ें इतने में खर्च करुँगी, इतनी चीज़ें इतने में खर्च करुँगी बट सोचती ही रह जाती हूँ कहीं न कहीं और वो ना कई बार ऐसा हो जाता है कि अ, कभी तबियत ही खराब हो गया तो ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं कई या कई बार ऐसा होता है कि किसी सीनियर का या किसी फ्रेंड का बर्थडे हो गया या कुछ भी ऐसा हो जाता है या फिर कभी मूड ऑफ हो गया, चल शॉपिंग पे करना है या कहीं बाहर जाना है, क्लब जाना है, तो उस सब चीज़ों में न कहीं न कहीं एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाते हैं कहीं न कहीं मुझे लगता है। और मैंने बजट बनाने पर मैंने इमरजेंसी फंड बनाए हैं कहीं न कहीं क्योंकि मैं वो रखती हूँ और वो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वो मैंने सोच रखा है कि वो कभी भी चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं उसको नहीं निकालूँगी। बट हाँ, मैंने एक कोशिश तो की और मैंने और भी सुना है कि अ, मैं एसआईपी कर सकती हूँ, कुछ पैसे गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने मैं सोच तो रही हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में बट मुझे अभी एसआईपी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कहीं न कहीं।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, देखिए मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपने इमरजेंसी फंड को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपने इन चीज़ों की आवश्यकता समझी और बिल्कुल इन चीज़ों में कहीं न कहीं देखिए पैसे हमें बचत करके रखने भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि, आपके पास अतिरिक्त समय भी बचता है आपकी दिनचर्या में जो आप इस्तेमाल करके कुछ और कर सको या फिर फ्रीलांसिंग को ज़्यादा क समय दे सको?
अ, जी। अ, जी। आपने बिल्कुल सही कहा कहीं न कहीं और देखिए अ, मुझे लगता है ना कि अ, बहुत ज़्यादा तो समय मैं नहीं दे सकती फ्रीलांसिंग में मुझे लगता है कि अ अ, क्योंकि मेरा कॉलेज होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है और फिर इतना अगर समय दे दूँगी तो फिर मैं जो जिस चीज़ के लिए मैं कहीं न कहीं अ, कोशिश कर रही हूँ जो बनने की कोशिश कर रही हूँ उसमें मैं कहीं न कहीं ख़राब हो जाऊँगी। हाँ, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग इसलिए स्टार्ट किया था ना कि अ, मैं बस कुछ चीज़ें कहीं न कहीं अ, अपनी खर्चे निकाल सकूँ या फिर जो मेरी ख्वाहिशें हैं मैं उसको पूरा कर सकूँ मैं हर चीज़ के लिए मम्मी-पापा पे डिपेंड ना रहूँ कहीं न कहीं।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आपने अपनी परिस्थितियाँ बताई और जिस तरीके से आप अपने जीवन में बचत करना चाहते हो और एक अच्छा बजट बनाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुझाव के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी भी आमदनी है, चाहे वो फ्रीलांसिंग से हो या फिर आपको पॉकेट मनी मिलती हो। तो देखिए सबसे पहले तो आप उसे निर्धारित करें कितने पैसे आप लगभग हर महीने कमाते हो, फिर उसके अनुसार देखिए आप एक्सेल का प्रयोग करके, आप ये चीज़ निर्धारित करें कि आप अपनी शॉपिंग पे खास करके जैसे आपने बताया कि ब्यूटी प्रोडक्टस पे खास करके काफ़ी ज़्यादा खर्चे होता है। तो आप अपनी इन आमदनी का कुछ प्रतिशत निर्धारित कर लें शुरुआत में ही, कि हर महीने इससे ज़्यादा मैं मतलब अपनी खास करके ब्यूटी की बात करें या फिर खाने-पीने की या बाहर घूमने जाने की, तो हर जगह का अर आप प्रतिशत निर्धारित करें कि घूमने-फिरने जाने पर आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, जैसे दच 10% से ज़्यादा नहीं करेंगे। ब्यूटी प्रोडक्ट पे आप 20% से ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे। तो ये चीज़ अगर आप अपने बजट के अनुसार मतलब अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्धारित करोगे और इसमें एक्सेल में इस चीज़ को डालोगे तो काफ़ी आसानी के साथ आपको देखिए एक रास्ता मिलेगा। उसके अलावा देखिए मैं कहना चाहूँगा कि, जब भी आपके पास फ्रीलांसिंग से पैसे आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप प्राथमिकता दे सकते हो कि आप एक एसआईपी की शुरुआत कराइए, और देखिए एसआईपी की खासियत ये है कि उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 2,000 10,000 या फिर 20,000 से ही काम करें, उसमें आप देखिए निवेश के लिए ₹100 ₹200 ₹500 जितनी भी आपकी आवश्यकता हो या जितने भी आपके पास पैसे बचते हों, उसके अनुसार आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि एसआईपी के बारे में खासा आपको जानकारी भी नहीं है, तो आप ऐसे में किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करें जो कि आपके परिवार के साथ ताल्लुक रखते हो, जो आपके जानकार हो वो आपको काफ़ी अच्छे विकल्प देंगे। उसके अलावा भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं जैसे इमरजेंसी फंड में तो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हो, उसके अलावा भी देखिए गोल्ड के भी फंड्स हैं, इक्विटी के भी फंड्स हैं, तो आप उन विकल्प को भी प्राथमिकता दे सकते हो। और इसके अलावा देखिए मैं कहना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हो कि आप खास करके पूरे महीने की अगर बात करें, तो एक्सपेंस ट्रैकिंग को भी अपने जीवन में उतार सकते हो। उससे देखिए आपको पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी ऐसी जगह है, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें आपने खरीद ली, जो कि शायद आपको नहीं खरीदनी चाहिए थी। जिसे हम भावनात्मक खर्चा यानी कि इम्पल्स स्पेंडिंग भी बोलते हैं, तो वो चीज़ भी आप ट्रैक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको नहीं करनी थी और उस चीज़ को भी आप नियंत्रित कर सकते हो। और देखिए, बात करें अगर ऑनलाइन शॉपिंग की तो वहाँ पे एक आप एक नियम अपना सकते हो, कि मान लीजिए कोई चीज़ आपको देख कर के बिल्कुल पसंद आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो तुरंत उसे खरीदने का प्रयास ना करें, जो चीज़ आप अचानक से खरीदने का प्रयास करते हो, आप उसे कार्ट में डाल के छोड़ दें और आप ये प्रयास करें कि मैं 48 घंटे बाद इस चीज़ को खरीदने का प्रयास करूँगी। तो देखिए, जो भावनात्मक खर्चे होते हैं खास करके ये 48 घंटे का नियम अगर आप अपनाओगे, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपकी सहायता करेगी, क्योंकि 48 घंटे बाद किसी भी प्रकार की भावनात्मक खर्चे या फिर जो आप विचार उस दौरान आपको चीज़ आकर्षित कर रही थी वो नहीं कर पाएँगे। और आप एक सही फैसला ले पाओगे कि वाकई आपको उस चीज़ की ज आवश्यकता भी है? या फिर केवल आप कुछ वो चीज़ आकर्षित कर रही थी। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनाओगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप बजट बना पाओगे, और अपने परिवार के लिए खास करके माता-पिता को कोई ऐसा गिफ्ट भी दे पाओगे जो कि काफ़ी अच्छा लगे उन्हें।
हुँ, जी। अ, जी आपने मुझे सुना और मेरी मदद की और इतना समर्थन किया उसके लिए सच में तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ और आपने जो भी मुझे सलाह दी उसकी मैं सराहना करती हूँ और आपने जो भी मुझे बताया ना जो भी मुझे अ, कहीं न कहीं उम, बताया मैं उसको करने की पूरी तरीके से कोशिश करुँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी और मैं हमेशा यहीं अप उपस्थित हूँ आपकी सहायता के लिए आपको जब भी आवश्यकता हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी।
जी।